Ayon nga po eh, mm kumbaga 'yon nga po 'yon po kinalungkot ko kasi siya po 'yong isa ko lang bestfriend na lalaki na wala pa. Ay ayoko lang po ng gano'n, hindi na po ngayon eh na ano na rin na ilang po kasi ako, na oo eh ayoko po sa lahat ay dumating na po kasi 'yong ngayon naninira na po kasi ng relasyon ganyan eh nainis po ako kasi syempre gawa ng bestfriend kita sobra masaya ka sakin. Totoo ka sakin so ang buti nalang ilang years din po kasi kaming mag bestfriend, syempre ang sakit lang no'n bakit gano'n pa 'yong nangyari, hindi mo pwede di ako mag-partner, so 'yon hindi lang siguro siya masaya.
Mm. Mm. Mm. Ano na 'yon, hindi na kayo mag-uusap. O Sabagay 'no. Ah, oo. Oo. Oo. Dapat, oo. Oo. Mm. Oo. Oo. Syempre. <scoffs> Oo, ano na eh, ay ano teka nak-curious lang ako, ano namang sinasabi no'ng partner no'ng best friend mo na 'yon?
Ayon. One time ano po siya eh
Hindi ba siya nawi-weirduhan?
May one time po siguro hindi na po siya komportable na gano'n na parang chinat mi-message siya nga po ako so do'n din po ako tumigil, kasi nga kami po 'yong tipong parang kuya po talaga tingin ko sa kanya as in parang best friend na best kumportable as in po talaga. One time po ano parang 'yan kasi ko tara labas ano kain ganyan para po sa tropa tropa lang talaga po kilala siya ng pamilya ko ganyan. So 'yon po one time sigur parang siguro po hindi um, mag-kaaway sila ng partner niya nabasa siguro 'yong conversation namin pero para sa akin wala po kasing ano sa bagay babae nga na may ibig sabihin mine-message po ako so do'n na, do'n na nagkaroon ng limitado hangang sa hindi ko siya pinapansin tas nirekta ko na po siya ayon na nga, ayon 'yong partner mo may-message ako ganyan na huwag na nga daw kita ayain so para sakin, nai na ilang na po ako pag ganyan hindi na po kasi siyempre maganda eh.
O Oo. Mm. Oo. Oo, oo. Ah. Ah. Oo. Oo. Oo. Ibig sabihin. Oo, mm. Mm. Ah. Oo. Oo. Kakausapin, oo. Mm. Oo, atsaka ano na rin siguro 'yon eh eh maganda di ba nirespeto mo rin 'yong ano, 'yong oo.
Ayon kung ano mm. Respeto rin po talaga, nagkusa na po ako. Ayon actually nga po binlock ko na. Para po matapos na kasi, 'yon nga po baba kapwa babae naintindihan ko po siya ayoko mo mag-overthink din. Mali ko rin po siguro masyado po ko naging kumportable, kasi inaaya ko rin po 'yan mag ML ganyan. Ay akala ko okay lang sa partner ko po kasi as in kilala rin po 'yon as in wala pong problema gano'n para sa alam niya po kasi talaga tropa lang talaga eh. Ayon, kayo po ba nagkaroon ng ganyan karanasan?
Uhm. Mm, gano'n. Oo. Oo. Totoo. Oo, tama. Kumportable, eh. Oo. Mm. Oo. Oo. Oo, okay lang. Tropa, oo. Oo, eh normal naman 'yon eh.

Ayun nga, eh. Kasi po may mga kaibigan din po kong ayan may ganyan, na parang minsan nakakasama po ng loob, kasi hindi nila maintindihan. Parang gusto lagi ang oras sa kanila, eh, dapat suporta 'pag ganyan sa akin imbes na makipagtalo ako, ibig sabihin lang hindi ka masaya para sa akin. So, siyempre para sa akin ekis ka 'pag ganyan. Kung ako nga masaya ako sa karelasyon mo, eh, dapat gano'n ka din sa akin. Kasi may ganyan po kaibigan ano naman po 'yon, ayun nga lang po ano 'yon, 'yong kaibigan po na yun, lalaki kasi, So mm, ewan ayon hindi ko po alam kung anong dahilan, ayoko naman po mag-assume, eh, parang nagkaron po si mm.
Mm. Mm. Oo. Uh-huh, ah. Oo. Oo. Totoo. Mm. Mm, totoo. Oo. Na, ano? Uh-huh. Ah, ah. Uh-huh. Oo. Eh eh, sa tingin ko malamang sa malamang, yun nga yun.
Oo, kaya po siyempre bilang respeto na lang din po sa partner siyempre pa sa akin po. Kahit mas ako po kasi sobrang close ko yun as in, one call away, lalaki po siya, eh. Ah, best friend ko po talaga 'yan kumbaga kamkampi ko po sa lahat ng away, ganyan. Siya po may karelasyon na babae talagang matagal na sila, eh, live-in na nga po, pero wala pa po silang anak o pamilya ganyan. So ang tingin ko po sa kanya parang kuya, kasi mm, ganon. Yung kapatid na talaga, kilala po siya ng pamilya ko, ganyan. Tapos yung naging ka yon, nagkaroon po ako ng karelasyon, parang hindi siya masaya kasi, yun parang sinisiraan niya hindi niya po sinabi, eh. Pero siyempre parang kahit papaano nakaramdam din naman po ako, parang, hmm, alam ko na siguro. Pero para sakin kasi ayoko ng ganon, para sa'kin kasi kaibigan, kaibigan lang.
Ah, mm. Totoo, mm. Mm, mm. Oo, oo. Ayun naku. Mm mm. Oo. Oo. Okey. Kuya, oo kapatid ganon, oo. Mm, oo. Oo. Dahil daw, sinabi niya ba sayo? Mm. Oo. Oo. Oo. Totoo. 'Tsaka halimbawa man, kung meron man, eh, 'di sana dati pa nagsabi, 'di ba?
Ayun nga po, eh, mm. Tas, ang pinaka ayaw ko pa po yung sisiraan yung karelasyon ko. Yun yung pinaka ayaw ko, kasi hindi ka totoo sa akin, eh, parang, 'di ba, nanghihimasok na kumbaga. Ay ikaw na talaga ganyan na, mm.
Ayun lang, oo. Oo. Totoo. 'Tsaka halimbawa oo, sabihin nating nasaktan sya hindi niya gusto yung nangyayari, eh
Mm.
anong magagawa mo dun, 'di ba? Kung kung halimbawa sabihin natin na hypothetically na yun nga yung iniisip nating dahilan kung bakit siya nagagalit, eh, 'di sana dati gumawa na siya ng paraan.
Ayun nga po, eh. Mm.